बिल्कुल, ये डर ही मुझे ज़्यादा प्रभावी दिख रहा है आपकी गतिविधियों पर जो होने नहीं दे रहा है। पर फ़िर भी अगर आपको लगता है कि फिज़ियोथेरेपिस्ट को दिखाना ज़रूरी है, आप एक बार ज़रूर दिखा लें और फ़िर ना आप हल्की-हल्की गतिविधियाँ करें, एकदम से मत शुरू करिएगा। जैसे कि आप टहल सकती हैं अ, ब्रिस्क वॉक कर सकती हैं, जल्दी-जल्दी टहलिए, ठीक है? और आप ना अ, स्क्वैट्स मत लगाइए पहले। हल्की-हल्की जो उठक-बैठक होती है ना, जो हम पालथी मार के बैठ जाते हैं, फ़िर हम ख़ुद से ही उठ जाते हैं। आप ना ये हल्के-फुल्के प्रयास करिए, जैसे 5 बार बैठे जमीन पे, आलती-पालती मारी, फ़िर आलती-पालती खोली और फ़िर खड़े हुए। ये थोड़ा-सा अपनाकर देखिए पहले।
हुँ। ठीक है। हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी। हुँ। ठीक है। जी, ज़रूर देखिए अ, आपने काफ़ी अच्छे से मुझे समझा दिया। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपने जिस तरह से बताया अ, और देखिए वाक़ई लग रहा है कि शायद मैं इस चीज़ से इस डर से उभर पाऊँगी। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इतने अच्छे सुझाव देने के लिए।
बिल्कुल अ, मुझे उम्मीद है कि ये सलाह आपके बहुत काम आएगी।